あのえっと、じ実は私ちょっとまあ最近まあ転職したせいもあるんですけれども、なんかこう同僚のですね、まあ人のまあ評価ってなんかどうしてもちょっと気にしちゃって、うーん、どうしはい、どうしたらね、気にしないでこう暮らせんのかなっていうところでちょっとね、アドバイスとかしてもらえると嬉しいんですけれども、うん。
はい。 ああ。 はい、もちろんです。そのまあて転職した影響をもっていう風にあ言ってたと思うんですけども、そのあたりも伺ってもよろしいでしょうか？
あ、はいはい。
えっとその、どういうふうにあの変わったとかってあったりしますか？
そうですね。あのやはりこうまあ仕事ねあの今慣れてる慣れようとしてまあ色々とね、こう <laughs> なんでしょう、周囲にこう適応させようとまあ自分で頑張っているんですね。そうすると、あ、あのなんかこんなね、ちょっと、え、質問しちゃっていいかなとか、うんとなんか、「あ、これこうした方がいいですよ」「こうですね」なんて教えてもらうと、うわ、私なんかもしかしてこうちょっとね、なんかできない人ってこう自分の中でこう評価をね、自分の中でしちゃったりとかして、うん、なんかちょっとやっぱモヤモヤしたんですよね。うん。
はい。 ああ。 ああ、なるほど。 えっとその転職をされたのは割とほんとに最近ってことですか？
あ、そうです。ほんとに、1週間くらい前なんで。うんうん。
ああ。1週間ぐらい前となるとちょっと分からないことが多くても、新しい環境なので、そ分からないことがあってもちょっと、自然不思議ではないなという風な印象を受けたんですけども。
あ、そうですかね。いや、一応なんか私、結構あの、仕事っていうか、ま、仕事歴長いので、あの、なんかそういうところで、こうなんか、「え、この人こんなことも知らないの」ってなんか思われたら嫌だな、とかなんかつい思っちゃうんですよね。うん。
ああ。 あ、つまりその何て言うんでしょう、あの環境特有の話ではなく、こうなんていうか、おもう、あの、どのま、同じ業界ですか？そので、あの
いや、ちょっと違う違うんですけど、うんうん。
ああ、そうなんですね。ま、なんていうかこう、しごま、社会人として、その共通する部分もできてなできてなかったりしたしたのかなっていう風に、そういったところで気にしたししてしまったりって感じですか？
うーん。 はい。 あ、そうです。そこを言われると、うん、意外と実はそこはそうじゃない、かなとは思うんですね。あ、やっぱ仕事特有のとあ、そうですね。特有なところでやっぱりちょっと分かんないかな、と思ってるかもしれないですね。うん。
あ、そうなんですね。 ああ、仕事特有となると多分その、ま、つまりその、ま、今まで経験してないというかまあ、あたらわか環境特有ってことですかね？
そうですね、そう言われてみなんか、もしかして、ごちゃごちゃその辺してるかもしれないですね。うんうん。
ああ、確かにま、1週間とかそれぐらいですもんね。ちょっとまだわまだ分かんないみたいなところもあるある感じですかね？
そうですね。うん、あ、そうですね。あと、ま、例えばなんだろう、いろんな、ま、国籍の人がいるので、なんだろう。はい。そうなんすよ、え、こう色々と話しかけてくれたりとか、ま、逆にこう休み時間とかで、こうね、こう目が合っちゃったりして、こう同じこうね、休憩のスペースとかにいると、ま、なんかこう話しかけたり、されたりとかするじゃないすしてるんですね。で、はいはい。そういう時になんかこう気の利いた事、やっぱ言いたいなとか自分で思っちゃったりして、なんかうんうん。そうですね。
ああ、なるほど。 はい。 あ、そうなんですね。 ああ。 ま、でも確かにちょっと、ま、新しい環境と言いますか、ちょっと、ま、あの、ま、馴染みたいっていうのはやっぱりありますよね。
そうですね、うん、で、あこの人ん時は、なんかあ、うまく言えたなとか、いやちょっと、なんか私この答えこの返答ってなんかちょっとあれだったのかなとか、なんかね、そういう風にこう、ついつい人の目をっていうかね、なんかうん、こう評価みたいな気にしちゃうんですよね。うんうん。
はい。 ちなみにその、前の職場でもそういうところってあったりしましたか？
そうですね。ここほどはあの、外国籍の人いなかったんですけれどもそうですね、うん。いろん確かいろんな国の人と働いたま、同僚というよりは、なんだろうなんかこう、パートナーっていうか、相手の、パートナーっていうんですかね、だからこう、結構第三者的なお付き合いって感じだったので
あ、そうなんですね。 第三者的なお付き合いどうでした、あの
あ、要するにこっちがなんだろう、こう、もてなしてあげるとか、なんなんでしょうね、一緒になんかこう、プロジェクトを持ちかけて、じゃあ一緒にやりましょうねみたいな感じだったので、なんか同僚ではなかったかもしれませんね、今みたく。
えっとその、前の職場はちょっと同僚がいいなかったということですかね？
あ、同僚は日本の人が多くて、それで、あの、海外の人と一緒にこう、やるお仕事なので、だからなんだろう、何て言うんだろうな、自分がお客さんを迎えるような、なんだろう、そういう感じだったかもしれません、気持ち的には。
ああ、なるほど。 ああ、あ。 ああ、ということはまあ、あの、もともとはその、ま、日本人が多かったので、新しい職場がその、まあ、日本人が少なくなったっていうのもあって、結構そのま、うまくやれてるのかなっていうのが気になってしまうという、そういう感じですかね？
あ、そうですそうですそうです。うん。
その後、まあ、やはり、その、慣れない環境っていうのも結構大きいのかなというような印象を受けたんですけども、ちょっと、その、まあ、あの、いろんな国籍のココミュニティの場に行ったことって、こう、仕事以外であったりしましたか？
はい。 あ、いろんなコミュニティの場ですか？
あ、いまいろんな国籍の人がいる場に。
あ、そうですね。あの、えっと、ほんとに、何だろう、主に開発途上国の人たちとよく付き合ってたので、そうですね、ほんとにそれこそうん、地域はいっぱいありましたね。うん。今、ちょっとはい。
あ、そうなん。 ちなみに、その。 開発途上国の人と関わってた、あ、話についても、もう少し伺っても大丈夫ですか？
あ、どうぞどうぞ。
その、まあ、いったその、なんていうか、その、どういったきっかけでそういう風になったとかってあったりします？
あ、もう、仕事が、なんか、そういう、ま、ちょっと、いわゆる開発協力系の仕事をしてたので。はいはい。
そうなんですね。
なので、もう、まさに、<laughs> あの、こっちが、こう、いろいろとね、うん、プログラムとか作ったりしてて、ま、それをね、利用してもらったりとか、あの、一緒にね、向こうのそういう、ま、公的な人たちと一緒に、こう、プロジェクト作るとか、そういう仕事をしてたんですけども、なんか、こう、日本人として、こう、やっている感じなので、今みたく組織の一員として、なんか、そういうとこにボンと入ってそうですね。で、今海外に暮らしているので、ま、そこの国籍にいるけれどもとか、そこに住んでるけれども、実は、なんか、あ、韓国系でしたとか、実はミャンマー系でしたとか、なんか、そういう、こう、いろんな人が、し、ね、あのあの、中南米系ですとかいろんな方がいるんですね。で、同僚として、なんか、こう、一緒にっていうのがあんまりなかったんですよ。
はい。 ああ。 はい。 なるほど。 ああ、なるほど。ちなみに、その ああ、なるほど。その、あ、え
あとバックグラウンドがよくわからないっていうか、前は、もう、明らかに、あ、この人、こうだなって分かるんですけど、今ってそういうの聞いちゃいけないかもしれないし、なんかそうそうそう、なんか、微妙で、なんか、あ、実は違ったのかとか、あ、実はこの人、こうだったのかみたいなね、なんか、その辺の、ちょっと、なんか、あれもわかんなくて、突っ込み具合もわからないみたいな。<laughs> それで、あ、この人のこの会話良かったのかな、よくわかんないなみたいな、そう、そんな感じですね。はい。
あ、<laughs> あ、はい。 あの海外に行かれたのはその1週間前ではなく、もうちょっと前からなんですか？
はい。 そうですそうです。はい、住んでるのはえっとちょっと全く違うことをしてたので、そうなんですよ。そのいわゆる組織としてうん。そう、そのなんだ。
えっと。 まあ、その日本人が多いところ時働いた時もそのまあその国にいたって感じですかね。
えっとね、日本にいた時にそういう立場にいて、あの海外それで今はちょっと1年ちょっと前からあの今今の国にいるんですけど、あの結構あのオンラインとかでも仕事してたので、その組織として毎日行くっていうのが1週間前からなんですね。で、新しい仕事っていう。そうなんですよ。
はい。 はい。 ああ。 ああ、ま、オンラインで期間挟んで、あ、なるほど。となるとそうですね。まあ、結構、まあ、ちょっと新しい環境ですごいあの不安なところもあったりすると思うんですけども、ちょっとこう、まあ、方法の1つとして思いついたのが、とプライベートでもちょっとその、まあ、あの多国籍な、ば場所を探してみるっていうのも方法の1つかなと思ったんですけども、そのあたりどうでしょうか？
はい。 あ、あ、そうですね。うんと。 なんだろう、結構ラテン系の人の集まりっつうのは行ったりするんですけど、あの私ちょっとスペイン語圏に住んでたので、そこは全然オッケーだし、まあ、話も名前とだいたいしゃべりを見ると、あ、この人絶対中南米系の人っていうと私結構話せるんですね。今の職場でも。でもなんか、うん、そうじゃない人って結構難しくて。
ああ。 あ、そうなんですね。
ね、なんか、わかんないなみたいな。で、反応、ね、どうしたらいいのかなって、そうなんですよね。ちょっと私これでいいのかなとかね、なんかそういう風にちょっと思っちゃうんですよね。うん。
ああ。 なるほど。ずまあ、そういったあのバックグラウンドを持ってた人達のなんて言うんでしょうね、ま、好きなスポーツとか、好きなあのなんでしょう、ま、好きそう好きな人が多いっていう、あのジャンルをちょっと探してみて、そういった場合にちょっと飛び込んでみるっていうのも、方法の一つかなと思ったんですけど、そのあたりどうでしょうか？
そうですね。うん、そそれもいいかもしれないですね。ちょっと休み時間とかで、それで会った時に、そうですね、なんかスポーツの事とか確かに聞いてみるとっていいかもしれないですね。うんうん。
あ、はい。と、あとそうですね、ま、ちょっとあの気にするっていうのは、あのすごくあのま、状況を考えるとすごく自然な事だなという風にあの思ったんですけども、ちょっと一応あの対応としては、そのそれであの何かこう、実は支障と言いますか、こう実害が出たことってありますか？
今んとこね、なんとかやってる、周りの人もね、やっぱ助けてくれますし、例えば仕事上でですよね、一応ま、助けてもらった大きな失敗今んとこしてないとは思うんですけど、なんかね、そうですね、ついなんか人の評価って気になっちゃうんですよね。<laughs>
ああ、なるほど。 まあ、ちょっと気になっちゃうことで、ちょっと何て言うんでしょう、あのまあ、あのちょっとま、疲弊してしまうとかそういったことですか？
はい。 そうですね。 うん。
となるとまあ、ちょっと方法の一つとしては、ちょっとあのま、あのき大丈夫かな、大丈夫かなっていうのは、あのま、一定時間、ま、ま2回以上考えた時に、ちょっとその考えを、これはもうさっき考えたお終いっていう風に、あの、切り替えるっていう方法も一つかなと思うんですけども、そのあたりどうでしょうか？
あ、なるほどね。えっとそれってあれですよね。こう、ううんと、特に大きな、例えば目の前で失敗とかしてなければ、例えば自分が言った発言とか、ま、例えば誰かがここれ助けてくれたりとかした時に、あのいや私ってダメだったのかな、って思わないで、ま、例えばこの人私の事どう思ったかな、とか思わないで、あ、気にしすぎだってか、もうこれはね、あれだ、癖だみたいに思って、2回くらい思って止めるっていうような感じですかね。その切り替えるっていうこと。うん。
はい。 はい、まさにその通りで、あのちょっとま、あのまあのほんとはどうだったかなっていうのは、あの考えてもちょっとあのどツボにはまると言いますか、ちょっともうえら得られる情報っていうのは、そんなに多くないと思いますので、ちょっとそういった事をさあのそういった事を、考え自体を避けるっていうのもあの方法の一つかなというのは、ちょっと聞いていて思いました。
はい。 うんうん。 あ、確かにね、そうですよね。なんか別に他の人がどう思ったかなんてね、わかんないですもんね、確かに。うんうんうん。
ま、ちょっともう、ゆ予想をしようと思ったら、ほんとにあのいろんな解釈もできちゃいますから、ちょっとあのなんていうか、そのもうほんとにんあの際限なく時間を食われてしまう可能性もああるのかなと思うと、ちょっとま、そういったあの考えがしてるっていうのを認識するところから始めるっていうのも、もしかしたらいいのかなというのは、ちょっと思いました。
うんうん。 あ、そうですね。確かにそれいいかなと思いました。うんうん。
そういった感じでまあそうですね。あのまちょっと気にしすぎるところがあるという風におおっしゃったと思うんですけども、結構あのまああの、まあ、他にもちょっとこう、あの、お腹が減ったりとかっていう時にはちょっとまあネガティブな方向に考えがい行きがちなところもあったりすると思いますので、あの自分のけコンディションを整えるっていうのもあの、方法の一つかなというのはちょっと思ったんですけど、その辺りどうでしょうか？
うん。 はい。 あ、そうですね。ま、コンディションを整える。そうですね。あの、まあ、お茶とかね、あの、やっぱりこうの飲めるので、あの自分であの、ハーブティーとかは手元に置いてあるんですね。あとのど飴とかそうですね、その辺を置けるので置いていて、うん、確かにそのなんかこう自分をね、つんま、常にっていうか落ち着かせるっていうのはそうですね、あったらいいなって今、あの、そういうの意識してやったらいいなと思いましたね。はい。うんうん。
あ、そうなんですね。 はい。ということでまあ本日はあの、いろんな話を聞かせて頂いたと思うんですけども、もしあの、いむあ、今言った中でちょっと一つでもちょっとあの役に立つものがあったら幸い幸いかなという風に思います。
はい、あのほんと今日はね、具体的にね、あの色々と聞いていただいてね、あの、まあちょっとね、まあまだ、ししひの人の目を気にしてもしょうがないのかなって思いましたので、はい、あの今日のアドバイスをちょっとね、あの実際に使ってみてね、あの頑張ってみたいと思いました。はい。今日は色々とどうもありがとうございました。
はいはい。 はい。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
はい。